Ừm, vậy thì, ờ, khi mà bạn, kiểu, ờ, công việc bận rộn rồi là sở thích ấy, bạn cảm giác là khi mà làm việc nhiều quá, bản thân rất là muốn để gói nói chung là đi đến sở thích để xả stress các kiểu. Nhưng mà bạn không có thời gian đi, lúc đấy bạn cảm giác có khó chịu không? Hay là, kiểu, ừm, nghĩ đến bóng bàn thôi, táy máy tay chân rồi?
Ừm, thực ra là cũng rất là khó chịu nha. Giống như giống như cái lịch của mình nó lên sẵn rồi, ờ, nhưng mà cái công việc lại dồn dập như vậy ấy, giống như là ừm, mình hông có cái chỗ để mà mình, ờ, xả cái căng thẳng của mình á, cho nên mình cũng thấy khá là bực mình. Ờ, cho nên á, đôi khi á, ừm, mình cũng kiếm cái thời gian để mà mình cân bằng giữa cái công việc và sở thích, để cho, cái, giống như là, tinh thần của mình nó cũng ổn định và nó cũng thoải mái hơn xíu. Ừm.
Ừm. Tự nhiên bị lỡ luôn. Ờ, đúng rồi, sẽ thoải mái hơn. Ừm, vậy thì khi mà bạn, ừm, căng thẳng như vậy ấy, thì nó có ảnh hưởng đến cái hiệu suất tập trung làm việc của bạn hay không?
Có, rất là nhiều luôn á. Khi mà mình căng thẳng như vậy thì, ờ, cái hiệu suất làm việc nó cũng mới giảm một chút, bởi vì giống như khi mà mình căng thẳng á, thì mình hông thể nào nghĩ ra cái ý tưởng để mà làm việc. Ừm. Đó, cho nên là cái việc mà đầu tư thời gian, ờ, cho cái sở thích một chút thì nó cũng rất là hiệu quả, cũng giúp cho mình cảm thấy là, ờm, thư giãn một chút, do đó thì cái cái hiệu suất làm việc nó sẽ tốt hơn.
Đúng rồi, không thể sáng tạo, không thể tập trung. Ừm, công nhận ha. Vậy thì, ờ, khi mà deadline dồn dập hoặc là công việc cần tăng tốc ấy, mà, ừm, bạn, kiểu, đã lên kế hoạch để đi, a, chơi bóng bàn rồi này, thì bạn xử như thế nào để mà vẫn giữ được thời gian cho sở thích của bản thân. Nói chung là bạn, ừm, có cái cách nào để làm việc nhanh hơn không?
Ừm. Ừm, thì, ờ, trong cái lúc mà làm việc thì mình sẽ sắp xếp thời gian, cũng như công việc, ờ, một cách hiệu quả. Có nghĩa là mình làm cái công việc của mình, mình xử lý công việc nhanh nhất có thể và hiệu quả nhất có thể, chứ hông có kiểu là làm ừm, đúng rồi, chứ hông có kiểu là mình làm mà kéo dài thời gian đúng rồi, như vậy thì mình sẽ có nhiều cái thời gian để mà nó nó kết thúc công việc sớm và mình có thể, ưm, tham gia những cái sở thích mà mà m mình mong muốn á.
Ờ, đúng rồi, chỉ có cách đó thôi ha. Sơ sài các thứ thì nó không chất lượng lắm.